Ja klar, also ich denke, das bekommen wir schon alles hin. Das, äh, <chuckles> gar kein Problem und ich finde schon mal gut, dass du dir auch, äh, hohe re äh, Ziele setzt, ne, weil, nur nur bei so 'n ho also, an so hohen Zielen wächst man, sage ich jetzt mal, ne? Einfache Ziele, die jeder erreichen kann, kann sich ja jeder setzen. Ähm, äh, also ich frage jetzt mal so, ne: Das ganz große Ziel ist ja dieser Auftritt an Silvester, wo du möglichst gut in Form sein möchtest, oder?
Mhm. Ja. Mhm, ja, genau. Ähm, genau und ich dachte also, ich muss jetzt einfach, obwohl jetzt Weihnachten kommt, was so blöd ist, aber also, dass Weihnachten kommt, ist schön, aber was es was die Situation mit dem Essen angeht, das es wird schwierig. Dann ist 'ne riesen Geburtstagsfeier von meinem Onkel danach, da muss ich auch sein und ich werde da überall nicht viel essen können. Es ist einfach so und das stresst mich jetzt schon, dass ich das dann nicht richtig genießen kann, und da werden alle fragen: „Was denn los? Wieso isst du nicht? Wieso trinkst du nichts?“ Und <sighs> das, äh, stresst mich jetzt schon alles. Aber ich muss es irgendwie machen, also, ist meine einzige Chance. Ich habe nur noch 13 Tage. Ich muss jetzt 'n bisschen alles runterfahren, richtig krass runterfahren.

Mhm. Ja, das verstehe ich vollkommen, ähm, <chuckles> dass dass dich das 'n bisschen, äh, stresst, ähm, ich s ich sage mal so. Aber ist es dann nicht auch so, ich sage mal, hm, wenn du das Ziel danach erreicht hast, ne, also, mal angenommen, jetzt haben wir schon Silvester, der Auftritt lief richtig gut. Ist ja auch 'ne Sache, wo man richtig stolz drauf sein kann und ist auch so 'n Art bisschen märtyrermäßig, ne, wenn du sagst, du hockst beim Arbeit äh, beim beim Abendessen b oder Weihnachtsessen mit deiner deinen Freunden, deiner Family und sagst: „Ich kann jetzt nicht viel essen, weil ich habe dieses Ziel und ich möchte das durchziehen.“ Da hast du dann bestimmt ja d richtig das Gefühl: „Okay, ich habe richtig was dafür getan. Ich habe mir das voll verdient jetzt, äh, dass der Auftritt so gut läuft.“ Glaubst du, dass du dann in der Zukunft also, klar, jetzt das stresst erst mal, das ist richtig hart, aber glaubst du, dass du in der Zukunft nicht sogar dran wachsen könntest, ähm, und auch für zukünftige Entscheidungen oder zukünftige Ziele resilienter bist und, ja, vielleicht sogar 'n bisschen motivierter dadurch, dass das Ziel halt so hochgesteckt ist, das du dann erreicht hast, ähm, dass du da auch richtig stolz auf dich, äh, sein wirst und dass dich das dann nicht noch mehr motiviert, äh, solche Ziele zu setzen und zu erreichen?
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Vielleicht, das wär schön, wenn's so ist. I momentan ärgere ich mich, dass ich mich nicht, äh also, dass ich das nicht vorher besser hinbekommen habe. Ähm, und ich werde mich sehr ärgern, dass ich das dann so machen musste, wie ich's gemach wie ich's wahrscheinlich machen werde. Das Ziel, was ich hatte, werde ich eh nicht mehr erreichen. Also, ist nicht möglich in der kurzen Zeit. Ähm, das heißt, ich muss da realistischer denken, denn das, was ich mir vorgenommen habe, wird nicht funktionieren. Ähm, ja, es sind leider sehr viele Tage dann auch dazwischen gekommen, wo also, es war so viel los zum Beispiel, und dann hatte ich einen Tag, wo ich dachte: „Heute habe ich nichts, heute kriege ich das alles hin. Ich muss nur arbeiten und dann zum Sport.“ Und hatte dann so unfassbar emotionale Tage, dass gar nichts mehr ging. Ähm, und das hat einen dann natürlich abgehalten, ähm, weil man, ja, sich so erschlagen gefühlt hat und Ähm, normalerweise hilft mir Sport immer in emotionalen Situationen oder bei was auch immer, wenn man sich schlecht fühlt, aber diese Trennung ist so doll für mich, dass ich selbst den Sport nicht hinkriege. Also, ich hatte eine Stunde ganz am Anfang, wo ich dachte: „Okay, ich glaube, ich kann jetzt wieder.“ Da habe ich fast im Kurs angefangen zu weinen. Das also, habe ich natürlich nicht gemacht, aber da habe ich gemerkt: „Okay, es geht gar ich kann nicht.“ Also, ich bin noch gar nicht bereit dafür und das war so jetzt grade der Zwiespalt, weil ich gemerkt habe, mein Körper, meine Seele brauchen eigentlich grad Pause von allem, aber das Leben dreht sich grade die ganze Zeit weiter und erlaubt mir diese Pause eigentlich nicht und deswegen ist es so schwer, realistische Ziele zu setzen und nicht die, wie ich sie mir sonst stecke. Denn sonst bin ich sehr diszipliniert. Ich trainiere sehr viel, ähm, kontinuierlich. Deswegen habe ich dieses Problem meistens nicht: Ich muss jetzt in kurzer Zeit k viel erreichen. Ähm, genau. Es ist sehr schwer, da jetzt realistisch dranzugehen.